Você já teve uma decisão improvisada que acabou sendo ótima?
Sim, na verdade, eu vivo de decisão improvisada, né, mas a mais importante, que decidiu o o rumo da minha vida foi ter saído do Brasil.
Uhum. E isso tem quanto tempo?
Com certeza. Isso tem 5 anos. 5 anos. <laughs>
5 anos. Já é algum mas foi improvisada por quê?
Então praticamente eu tinha vindo pra Itália de férias já várias vezes, porque tenho um pouco de família aqui. E e o que aconteceu? Chegou um um desses anos, que no caso foi o último, 5 anos atrás eu quando eu voltei para o Brasil, eu disse: "Ai, poxa, eu sabe, quero viver tranquila, como eu vivo lá, no sentido de atender telefone e não ficar olhando, sabe, ao redor, com o olho nas costas pra poder fazer as coisas. E não quero. Vou chegar no Brasil, vou me organizar e vou cair fora."
Uhum. Uhum. Uhum.
E assim eu fiz. Praticamente, eh, quando eu voltei para o para o Brasil, eu tinha um bom trabalho lá; eu recebia bem. Era bem estável, né, como como situação. Estava neu no total da minha zona de conforto.
Uhum. OK. E você queria então, realmente sair, né, da zona de conforto.
Então Isso, né. Então era uma zona de conforto mas que, ao mesmo tempo e eu não estava feliz. É aquele tipo de situação, sabe, que as pessoas ao seu redor te dizem: "E o que que tá faltando pra você aqui?" <laughs> Né. E, às vezes nem a gente sabe explicar, exatamente. Mas e provavelmente nem sempre a zona de conforto pra algumas pessoas é confor é confortável. Às vezes é chato. E eu sou esse tipo.
Uhum. <chuckles> Uhum. Você estava você estava em que momento lá no Brasil? Que momento de vida? Que que que que que que você tinha? O que que te faltava?
Assim, eu estava naquele eu tinha tudo, sabe. Assim, a satisfação pes eh, profissional. A questão do salário também era ótima, que inclusive foi isso que me permitiu me organizar em em breve tempo, né. Porque se fosse pouquinho, eu ia demorar mais tempo pra me me organizar pra viajar, eh só que faltava aquele ânimo, aquela coisa de descoberta. Estava virando tudo sempre igual. Sabe. Tudo muito monótono, muito estável. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Ah.
E eu não fico muito confortável quando tá tudo muito estável, né. Eu fico entediada.
E você tomou essa decisão sozinha. Você tinha família lá pra comunicar isso? Não.
Não. Assim. Família no sentido não tinha marido nem namorado no período, mas tinha meus pais.
OK.
E quando eu falei, os meus pais me deram super apoio, né. U um pouquinho reticentes com a questão do trabalho porque eu ia largar um emprego muito bom.
Uhum.
E só que deram apoio; falaram: "Tá bom. Se você quer ir, vai. Tanto pior que pode acontecer é você não gostar e passar algum perrengue e dizer que: "Ah, não que não é isso que eu quero," Não vai voltar pra debaixo da ponte, né."
Uhum. Uhum. E você decidiu, então, né, que que você queria tentar uma coisa nova, né. Aí
Já voltei decidida, praticamente.
Uhum.
Decidida, pra che quando quando eu voltei pro Brasil, eh, eu voltei decidida a a fazer de novo uma outra universidade fora, mas foi tudo tão rápido, sabe. Foi super rápido. Praticamente na mesma semana que que eu voltei eu já comecei a escrever pro consulado
Uhum. Ok. Uhum.
pra reunir p documento, tudo o que precisava quanto a ter universidade na Itália, eh, já me disseram todos os documentos deles também que precisavam, eu já comecei a correr atrás, e aí daquele momento ali a minha cabeça era só naquele objetivo, guardar dinheiro, resolver a questão de documentação, e assim que sair tudo, eu vou embora.
Uhum. E quanto tempo durou isso, mais ou menos?
Olha eu comecei a fazer tudo era abril ou maio. Em setembro eu já fui embora.
Uhum. E você foi embora pra onde? Você conhecia alguém nesse lugar que você foi? Ou realmente estava ali sozinha? Como é que foi isso?
Eu tinha tenho na verdade, uma tia um tio e uma prima aonde eu vim, que foi o primeiro lugar onde eu morei.
Uhum. Ok. Uhum.
E o que que acontece, quando assim que eu cheguei, poucos meses depois a Itália praticamente ficou toda fechada, né, que aconteceu a questão da pandemia.
Uhum. Sim.
Eh, eu fiquei a gente todo mundo, né, ficou trancado em casa e tal o que aconteceu foi que no na área de trabalho que eu tinha na área que eu tinha me inscrito na faculdade que foi psicologia, eles começaram a antecipar o estágio de quem ia fazer estágio só daqui a 1 ano, e já começaram a colocar dentro das estruturas. Por exemplo, aconteceu também com quem fazia medicina. Quem faltava ano pra terminar ele já estavam enfiando pra trabalhar nos lugares, porque precisava, né?
Uhum. Estava precisando, né, a mão de obra ali estava sendo bem requisitada uhum.
Isso. Demais, demais então eu dei essa sorte que praticamente no primeiro semestre de universidade eu já comecei a fazer estágio. Eh
E você fazia o quê? Que que você estudava?
eu estudava psicologia, e eu ia pra um estágio em um em um lugar onde era praticamente um uma filial, entre aspas, né, do do sistema de saúde nacional, que organizava toda a assistência a domicílio de pessoas com doenças terminais.
Uhum. Uhum. Nossa.
Uhum é foi <chuckles>
Uhum. <laughs> É.
é, foi uma experiência bem forte.
Uhum, bem forte, você precisa precisa de muito estômago, né, pra passar por isso eu acho que também
Demais, demais tá na condicional o resto da vida né, porque
é preparação também, a pessoa tem que estar preparada, né, pra isso mas ali
Menina que preparação eu tinha? Tinha acabado de chegar. <laughs> A minha preparação era porque no sentido assim que era o objetivo né porque eu tinha eu estava no eu viajei com as economias que eu tinha feito naquele breve tempo que eu decidi do nada que não queria mais
É nossa, <chuckles> imagino. Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
e aí, eh, eu tinha o objetivo de ter que arrumar alguma coisa pra fazer antes que acabasse todo o dinheiro que eu tinha guardado.
Exato, né, precisava ali, né. Ter alguma coisa pra pra sustentar, né, a a sua decisão, porque é importante. <chuckles> Exato.
Aham, exatamente dá pra viver né só de sonho né e de decisão assim do nada, <chuckles> o mínimo de organização tem que ter.
Uhum não, não dá. É porque é muito fácil isso né, ás vezes a gente toma uma decisão na vida que, no caso ess ess improvisada né, impulsiva vamos supor assim.
Isso foi super impulsivo, eu pedi demissão, assim, ficaram o meu chefe fica olhando pra minha cara chocado.
Uhum, você falou então que você foi primeiro pra uma cidade, qual cidade que você foi?
<chuckles> É uma cidade na Umbria, no centro da Itália, Perugia se chama, e o que acontece esse esse passo que eu dei, eh, nesse período que depois, assim, na no azar né, da pandemia eu acabei dando sorte, que eu não saí mais desse do emprego.
Hum. Ficou uma coisa estável, né, eles gostaram do seu trabalho você continua, e agora você tá aonde você agora você tá aonde?
Praticamente é. Ou por desespero né não sei. <laughs> E eu continuo na mesma cidade.
Uhum.
Eh, só que em um setor diferente.
Ok.
Praticamente agora, como eu já tô pra terminar a tudo, né, a especialização e e tudo mais, eles me colocaram em um ambulatório médico, de medicina geral.
Ah ok. Agora é mais <chuckles> tranquilo, né.
Então é um e u muito mais, né. É um poliambulatório. Eles têm vários serviços, e tudo. E essa esse trabalhando assim, eu tenho também a oportunidade de conhecer pessoas que vã serão pode poderão ser futuros pacientes, né.
Uhum. Uhum.
Porque pra quem fica estudando trancado, o tempo inteiro só entre universidade casa, casa universidade, depois, quando você termina, onde é que você vai procurar os pacientes, né. Vai fica na internet depois.
Porque Uhum. É verdade, já está naquele é pela internet. Você já tá naquele naquele meio ali, é bom realmente que os pacientes ali já te conheçam, né, pra pra virarem seus pacientes futuramente.
Uhum. É, e vários dizem. Inclusive os médicos pra quem eu trabalho, me dizem sempre: "É, quando é que você termina mesmo? Porque eu tô precisando de um psicólogo." Então, eu acho que foi uma oportunidade muito grande. No azar, eu acabei dando sorte, né. Eh, e o que que acontece, se eu tivesse, né, que pensar voltar pra trás
Já indica.
e re e decidir tudo de novo, eu faria a mesma coisa 1000 vezes, inclusive o período, mesmo sendo o período de pandemia. Com certeza.
É. Eu acho que isso assim é muito importante realmente. Eh, pra pra pra tudo isso, né. E também eu acho que é um presente pra sua decisão improvisada lá atrás, né. Você decidiu, eu acho que você decidiu que o seu lugar já não era mais no Brasil, né. E você queria tentar.
Uhum. Né, não cabia eu era muito feliz, eh, em relação assim família, amigos, porém faltava, né, fa a substância, uma coisa mais concreta.
Hum. Exato.
Tipo a realização a realização mesmo como pessoa profissional.
E vo uhum. E você sente que você encontrou? Assim, depois que passou esses anos todos? Ou que ou que ainda tá no processo?
Eu sinto que eu tô no caminho certo. Sou muito otimista em relação a isso sabe eu acho que, se eu consegui prosperar naquele período tão, hum, pesado do trabalho que eu fiz com quase nada de experiência, por que não agora que está tudo muito mais leve?
Hum. Uhum.
Então eu tô eu tô muito otimista, sabe? Eu eu acho que sim, que decisão, às vezes, se a gente pensa demais para tomar algumas decisões, claro que não se aplica a tudo, né.
É. Uhum.
Mas às vezes a decisão improvisada, eh é a ideal. Porque se a gente pensa demais acaba que não faz nada. Eu sou assim, por exemplo.
Não, eu eu sei o que você quer dizer, eu também às vezes sou um pouco assim. E e eu acho que o caminho também só se conhece andando, né. Então <laughs> É. Conforme você vai, vai aparecendo coisas, assim, né, pra você. E eu acho que há coisas que realmente têm que fazer parte da sua vida, porque não é toda vida que é igual e eu sinto que lá no Brasil você estava, né, hum, tudo assim, hum, óbvio. É.
Oh, você disse tudo. É Você disse tudo. Uhum. Apagada. Eu estava só vivendo, trabalhando e esperando o salário le le legal entrar no final do mês.
Uhum. Tava cumprindo aí o roteiro, né? Estava ali e tal. E agora, quando quando acontece isso né, esse passo, que é uma decisão muito importante, que você deixa muita coisa para trás quando você muda de país, né?
É. Foi. Sem contar que a gente sai assim, por exemplo, a questão que eu tinha muito medo era o salário. Porque se o meu salário no Brasil era bom, e aí daqui eu comecei com <laughs> com um salário que eu estou rindo de mim mesma, sabe? Que não era nem um salário. <laughs>
Uhum. <laughs> Aham. Aham. Era uma ajudinha ali, né? <giggles>
Né, era era quase tipo assim, eh, "toma aqui". <chuckles> É é uma gorjeta. Aham. Isso, e que não pagava nem a gasolina que eu gastava pra ir. <laughs>
<laughs> Cala a boca. Cala a boca. É, todo começo é muito sofrido, né. Você tem que você tem que estar aí, disponível, eh, pr pra passar por esses perrengues, pra depois colher, realmente, o que o que você tem que viver, né. E o que você falou, realmente, você chegou, né né, nesse período, estudando e tal, e já foi para o campo. E, talvez em outra situação, você não teria tido essa experiência como foi, e não estaria
É. Não, eu estaria como muita gente que está entrando que entrou, na verdade, né, que eu conheço, inclusive que eu vejo agora os estagiários, eh, e que começam a chegar, lá onde eu trabalho, que estavam no mesmo na na ma na mesma posição que eu estive. E, eles são um pouco perdidos, porque começam a ver tudo é tudo novo, e eles já estão quase terminar o curso, tipo, na metade do curso, e não tem 1/3 da vivência e da experiência que eu tive, graças entendeu, a a a questão da pandemia, de eu ter chegado ali, poucos meses antes.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É. É, realmente isso e
Então empurrou, né. Deu aquela empurrada na carreira.
É. Aí eu fico pensando, né, se você pudesse olhar pra trás, né, a atrás assim, esse período que você estava começou a trabalhar, e tal. Você acha que poderia mudar alguma coisa? Ou você poderia ser diferente em alguma situação que você, eh, não sei, o enfrentando ou você fez realmente o que você podia, né, pra pra chegar aonde você está hoje, e seguir, aí, o seu caminho. Que que você acha, e se você tem algum conselho pra dar pra você, nesse momento lá no passado, né.
Uhum. Pra minha "eu do passado", né, <laughs> de 5 anos atrás. Sabe o que que é? Se eu tivesse tido esse esclarecimento antes, eu teria vindo antes.
É. É. Hum. Uhum. Uhum.
Sem do sombra de dúvida, sabe? Eu eu não digo que é arrependimento de não ter tomado essa decisão ainda antes nas primeiras vezes. Talvez até antes de ter feito a faculdade no Brasil.
Uhum.
Então tento olhar como se não como como se não tivesse sido perda de tempo, né. Foi experiência, foi o trabalho que me proporcionou, que bancou a minha decisão improvisada de vim pra cá, e eu sou só grata, sabe? Eu a única coisa é essa é isso: que eu teria vindo antes. Com certeza.
<inhales> Isso é muito legal, né, que você você se arrepende de não ter não ter tomado essa decisão improvisada antes, né? <chuckles>
É. Uhum. E talvez se eu tivesse tomado antes também olhando do outro lado, né, eu provavelmente dei sorte. E foi bom eu ter tomado no tempo que eu tomei, porque chegou a pandemia e eu comecei a trabalhar logo, sem gastar todo o dinheiro que eu tinha colocado, né, trazido.
Hum. Hum. É. Você fo Você foi colocada você foi colocada no momento certo, né? No momento certo pra você, na hora certa e tudo tem fluido.
Na hora certa. Então eu senti. Eu senti a vibe da da eu me deixei levar pelo impulso e vim.
Uhum. Cer muito bom. Olha, gostei muito de saber, aí, como foi essa decisão improvisada mudou a sua vida. Muito muito interessante e muito obrigada por partilhar comigo.
<laughs> Demais. Obrigada. Foi um prazer.
Até a próxima.
Até.